Alors, heu, j'aimerais avoir des petits conseils, heu, si tu en as, parce que, hem, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, un loisir que, heu heu, j'aime depuis toujours, mais heu, ça fait plusieurs années que j'ai pas pris le temps, heu, d'en faire. C'est, heu, du coloriage et surtout les coloriages magiques. C'est un peu un retour en enfance mais c'est vrai que c'est une activité qui me permet de détendre, de de de penser à rien, voilà de c'est vraiment, heu, une pause, heu, dans la semaine sauf que, heu, ça fait plusieurs temps que j'ai envie de m'y remettre mais je ne trouve absolument pas, heu, le temps pour le faire ou alors je pense plutôt que je ne consacre pas le temps, heu, que j'ai, heu, dedans et ça m'embête un peu parce que, heu, je me suis achetée un superbe cahier et que j'adore, heu heu, vraiment retour en enfance totale, hein, Pokémon, mais heu, j'ai qu'une envie, c'est de le faire, heu, petit à petit mais entre, heu, les études, heu, les petits boulots à côté ou autre, c'est vrai que, heu, je sais pas trop, heu, comment faire pour, heu, me libérer du temps, heu, pour ça.
Ouais. N ouais. Ouais. Trop bien. Ouais, je comprends. Bah déjà, c'est super, hein, de vouloir te développer en matière de loisirs, heu, boh le petit retour Pokémon, moi, heu, je trouve que c'est super heu, c'est u c'est une bonne initiative, en tout cas, hem mais pour reprendre un petit peu, heu, dans dans ton contexte. Tu m'as parlé d'études, tu m'as parlé de petits boulots. Du coup, c'est c'est quoi en fait ta ton rythme, ta ta dynamique, heu, journalière ou dans la semaine en fait, heu, c'est comment tu rythmes tes journées?
Alors, heu, dans la semaine, j'ai quelques cours de temps en temps mais pas tant parce que je suis en dernière année d'études. Mais du coup, ça veut dire que quand je suis pas en cours, c'est que, heu, j'ai des dossiers, j'ai mon mémoire dans lequel, heu, je dois passer pas mal de temps aussi donc on va dire que, heu, ça prend bien, heu, 20 à 25 heures, heu, dans ma semaine, heu, si je veux avancer, heu, en rythme. Hem et après, heu, à côté, heu, je fais quelques petites missions en ligne, heu mais qui sont assez flexibles, que je peux faire quand je veux mais en soi, il y a toujours un peu la pression de se dire: «Ouais mais gagner des sous, c'est quand même pas trop mal» donc heu, j'essaie d'en faire un peu le le un maximum et aussi le samedi matin, je fais les marchés parce que j'ai une auto-entreprise dans lequel je vends, heu, des créations, voilà des badges et des magnettes et du coup bah ça, ça me prend déjà tout mon samedi matin et heu, de un des petits moments dans la semaine pour, heu, re-fabriquer d'autres créations. Mais heu, à part quand j'ai des grosses commandes donc là, c'est vrai qu'en fin d'année, j'ai eu pas mal de commandes, ça m'a pris pas mal de temps, mais sinon, heu, normalement à partir de janvier, c'est, heu, on va dire l'activité qui m'en demande, heu, le moins. Donc c'est vraiment la semaine et le samedi matin, je suis totalement prise et heu, le samedi après-midi et le dimanche, je vais p et heu, j'essaye, à chaque fois, je me dis que je vais faire une pause et au final, heu, très souvent je suis en train de refaire des petites missions en ligne ou, heu, de bosser sur mon mémoire.
Ouais. D'accord donc heu, si je comprends bien, tu as quand même une semaine qui est, heu, bah, plutôt bien chargée, hein. Tu, heu, tu es plutôt occupée et heu, ce qui est bien et heu, du coup donc ce que je comprends aussi, c'est que tu as ton dimanche de libre et ton samedi après-midi qui peut être, heu, qui peut être libre mais malgré tout, tu préfères quand même, heu, développer ton activité ou alors continuer de travailler et je comprends tout à fait, surtout que voilà, c'est c'est une année importante pour toi. Tu es en train d'écrire un mémoire. Mais heu, il faut pas oublier que c'est aussi important de trouver, heu, un petit loisir pour se détendre et qu'il faut, heu, voilà, parfois accepter, bah, d'allouer du temps, heu, pour, heu, pour un autre, heu, un autre loisir et d'ailleurs, hem, est-ce que tu as d'autres loisirs, hormis ce cette envie de vouloir, heu, commencer ton coloriage magie?
Heu, bah, c'est plus, un peu, tout ce qui est musique ou série mais heu, pour pas totalement les perdre au vu du planning que j'avais, j'ai tendance à, heu, faire, heu, ça, heu, en même temps que, heu, par exemple, la musique, en même temps qu'écrire mon mémoire ou pareil, regarder une série quand, heu, je fais mes créations. C je peux faire les 2 en même temps. C'est un peu aussi je pense, pour ça que j'ai voulu trouver un un loisir qui m me force à occuper mon esprit et mes mains, c'est-à-dire le coloriage parce que, heu heu, être toujours en train de faire plusieurs choses en même temps, c'est vrai que, heu, sur le long terme, c'est assez, heu, fatiguant. Donc heu, c'est pour ça que j'avais un peu envie de trouver un autre loisir et heu, j'ai j'ai retou, je suis retournée en enfance avec le coloriage magique. Mais voilà, trouver un loisir qui me permette de, vraiment, couper un peu du reste pour, heu pour, heu, me mettre à fond dedans. Après, je suis en train de me dire qu'il y a aussi autre chose que j'aime beaucoup, c'est le puzzle et le souvent quand je faisais des puzzles, heu, du coup, je regardais une série en même temps donc je faisais double loisir, d'un coup.
D'accord, OK et hem, donc est-ce que, par hasard, tu as déjà essayé de hiérarchiser, heu, tous tes loisirs, heu, de façon à donner priorité, peut-être, plus à l'un qu'à l'autre? Bon, là, le coloriage magique, forcément, je pense que tu as envie le prioriser parce que, bah, c'est la petite nouveauté du moment, mais du coup, est-ce que, peut-être, heu, tu serais, heu, d'accord pour, heu, on va dire, heu, mettre de côté, heu, ben, la musique et consacrer ce temps pour, heu, pouvoir faire peut-être du coloriage magique si c'est, heu, la priorité?
Heu, ouais, le bah, c'est ç le problème, c'est comme, du coup, je fais la musique, en même temps que, heu, mon mémoire ou heu, mes créations, heu, il faut que je coupe, heu, 2 activités en même temps. C'est pour ça que je me d j je enfin, j'ai j'ai dans l'espoir de, heu heu, d'essayer de me consacrer soit, au moins 1 fois par semaine, soit, heu, peut-être, à à une période dans la journée, à vraiment, heu, l'activité, heu, du coloriage. Aussi pour, heu, me vider l'esprit, un petit peu, parce que, du coup, heu, comme je fais toujours plusieurs choses en même temps, c'est vrai que ça, heu, bah, ça fait que je je suis en mmh, toujours en pleine action et heu, je me dis que sur le long terme, au bout d'un moment, ça va pas tenir donc heu. Voilà, j'essaie de de calmer un peu, mais c'est c'est compliqué.
Ouais, je comprends, surtout quand tu aimes beaucoup de, heu, quand quand tu as beaucoup d'activités comme ça qui sont diverses et variées et que tu t'intéresses à pas mal de choses, heu, on a un petit peu envie de tout faire. Beh, justement, est-ce que ça pourrait peut-être pas être une piste, heu, de d'essayer de te recentrer sur, heu, une activité principale ou en tout cas, heu, pour réorganiser, en fait, heu, tes journées? Ou te créer un un temps pour, heu, faire telle chose dans la journée et un temps pour faire autre chose dans la journée, tu vois et inclure ce nouveau, heu, ce nouveau, heu, ce nouveau loisir, en fait, du coloriage, par exemple, heu, je sais pas, à ta pause déjeuner, bon, bah, vas-y, heu, tu manges et après tu fais du coloriage, heu, de 12:00 à 13:00, tu vois, par exemple.
Ouais, je vois, ouais, ça ça peut être u ça peut être une bonne idée, heu heu, soit en début d'après-midi, soit, je me disais, plutôt, heu, pour finir la la soirée en en douceur et et peut-être comme ça, heu, aussi, heu, me forcer à à arrêter, heu, les autres activités, heu, t parce que, comme je dis, heu, le coloriage étant plus, heu, détente, heu, ça peut peut-être être quelque chose de pas mal aussi à faire le soir avant le coucher. Ça permet de d'arrêter les pensées, de de calmer le corps, aussi, heu, de calmer un peu tout ça, heu, ensemble. C'est vrai que, heu, il faudrait que je me je me force à à comme tu dis, à à, mmh, à m'organiser différemment dans la journée et à me mettre un petit créneau, heu, coloriage, tous les soirs, heu et je pense que c'est bien, heu, un truc qui ferait que, heu, j'aurais hâte d'être le soir plutôt que, heu, que d'un mo n autre moment de la journée pour avoir, heu, colorier les Pokémon.
Oui. Bah c'est sûr que ça coupe un ptit peu le côté, heu, spontané, tu sais, tu écoutes ton envie, tiens, j'ai envie de faire ça, je vais le faire, donc c'est vrai que il y a un petit côté, heu, structure où tu te mets des créneaux pour faire tes loisirs, mais au moins c'est vrai que ça pourrait être une technique qui te permettrait de pouvoir tout faire, heu, dans les temps et au moins y'aura pas de frustration et puis comme tu dis avant le coucher bah ça peut être une bonne activité de détente. Pour, heu, penser à rien et heu, te préparer ensuite à à aller, heu, à aller dormir en fait, heu, ouais je pense que c'est c'est important de de de de te de t'organiser ça peut être, heu, ça peut être très intéressant de prioriser hein comme je disais tes loisirs.
Ouais et en parlant avec toi, je me suis rappelé des puzzles et j'en ai à faire aussi, heu, ma mère adore ça aussi les puzzles donc on les fait souvent ensemble et et et heu, j'étais en train de me dire que je pourrais aussi essayer de réintroduire ça dans mes, heu, loisirs, heu heu, le dimanche parce qu'au final le dimanche normalement c'est la journée où personne ne travaille, donc heu, c'est-à-dire que non seulement moi je suis normalement disponible, mais mère l'est aussi et ça pourrait, heu heu heu, pareil, je pourrais créer un créneau pour ça, heu heu, dire à ma maman bah tous les dimanches après-midi, on fait du puzzle, heu, toutes les deux, ça permettrait da, heu, rajouter un loisir que j'ai perdu bah par manque de temps et en plus de passer, heu, du temps avec, heu, avec ma mère, heu heu, sans, heu, m me travailler l'esprit sur, heu, le mémoire que je fais déjà toute la semaine.
Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Surtout, heu, comme le puzzle, c'est une activité qui demande, heu, quand même, pas mal de temps. C'est vrai que, déjà, le pratiquer avec une personne, ça pourrait t'aider et en plus, si c'est avec ta maman, bah, ce serait vraiment super et comme tu l'as dit, ça pourrait permettre de passer et du temps avec quelqu'un et en même temps, tu fais ton activité, heu, qui qui est importante pour toi donc heu, c'est vrai que le dimanche, heu, ça pourrait être une, heu, une solution et hem, est-ce qu'aussi, tu as pensé peut-être à, heu, bah, juste, heu, mettre en pause, heu heu, ton ton activité, heu, du samedi? Bon, là, tu me disais que tu avais les fêtes mais peut-être après les fêtes, genre, arrêter ton ton activité du samedi pour, heu, te laisser plus d'espace, heu, pour tes loisirs? Est-ce que tu y as pensé?
Heu, c'est vrai que c'est quelque chose auquel, heu, j'y ai pas pensé, heu mais heu, c'est quelque chose que je pourrais faire à à la rentrée, heu, jusqu'à ce que les beaux jours reviennent parce que les marchés en extérieur pendant l'hiver, c'est agréable pour personne et encore moins pour moi parce que passer 5 heures dans le froid, c'est pas agréable. Donc c'est vrai que, heu, je pourrais, heu, très bien me faire, heu, une, heu, petite pause, heu, ne serait-ce que l'hiver, heu, déjà que c'est pas cool de se lever tôt le matin, de nuit mais alors, heu, en plus, souvent, il y a pas grand monde qui a été motivé à faire le marché non plus donc heu, c'est vrai que je pourrais en profiter pour simplement me dire ah, voir ça, comme une occasion pour, heu, faire une petite pause et prendr récupérer ce temps-là pour faire, heu heu, des loisirs. Oui, tu as tout à fait raison.
Bah, oui, c'est ça. Oui, hein, c'est, heu, comme tu dis, ouais, les marchés de Noël, heu, c'est vrai que c'est important parce que c'est là où tu as ton activité qui est en plein essor et à la rentrée, heu, voilà, si tu peux te le permettre, ça pourrait être une solution aussi, bah, de mettre ça de côté pour, heu, te détendre, profiter de ton temps libre et heu, replanifier tes loisirs, heu, comme tu le sens, en fait, comme tu l'entends, hein.
Ouais, ben, en tout cas, heu, merci beaucoup, heu, de m'avoir écoutée, heu, ça ça ça fait du bien d'en parler. Ça permet de de de visualiser mieux, en fait, heu, ma situation et aussi mes envies et je te remercie beaucoup pour tes petits conseils qui vont m'être très utiles.
Mais avec grand plaisir et puis bah, j'espère que tu feras, heu, de beaux coloriages Pikachu et heu, Bulbizarre, heu, pour cette fin d'année. Je te souhaite un très bon courage.
Merci.